À, tất nhiên là mà nãy mình đã nói á, là phải rõ ràng về mặt tài chính, tại vì tiền bạc nó vấn đề nhạy cảm, thì càng rõ ràng á, thì nó càng có chứ, thì mình sẽ thí dụ mình làm đi mình sẽ sau khi mà làm xong hoạt động rồi thì mình sẽ đăng lên là, à, bao nhiêu phần trăm tiền cái này, sao kê đúng là số tiền là bao nhiêu, thậm chí là tiền ăn, tiền uống của những người đi theo luôn mình đăng lên hết. <laughs> Rõ ràng, ừ, thí dụ mà còn dư bao nhiêu á, ừ, thí dụ mà là sau tình nguyện còn dư bao nhiêu á thì sẽ chuyển sang mục đích khác chứ không mục đích vì cá nhân, ừm.
Ờ, bạn sẽ đăng cái sao kê đấy lên sao? Ừm. Ờ, sòng phẳng ha. Biện pháp rất là hay.

Không bao giờ. <laughs> Tại vì đối với mình á, thí dụ một người đứng ra kêu gọi thì người đó phải biết cách xử lý tiền, biết cách giải ngân tiền như thế nào và có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả thì mình mới giao tiền của mình. Còn đối mà nghệ sĩ, mà nghệ sĩ chuyên môn của họ là gì? Chuyên môn của họ là biểu diễn nghệ thuật, họ không có chuyên môn về việc là quản lý tiền, họ chỉ biết là đi mua mì tới tặng thôi, <laughs> chứ họ không biết cách xơi xử lý kế hoạch như thế nào, nên là mình sẽ cần một cái tổ chức có uy tín, có kế hoạch sử dụng tiền rõ ràng thì mình mới đưa tiền cho người ta, chứ mình không có muốn là giao trứng cho ác được. <laughs>
<chuckles> Không ha. Đúng rồi. Nói chung phải uy tín. Ừm. Đúng rồi. Ờ, chả thiết thực mấy. Ừm. Hợp lý nhỉ? Ờ, đúng rồi. Thế thì bạn nghĩ đi, tại sao mà người ta lại có thể đủ tự tin để mà kêu gọi, ờ, từ thiện? Mặc dù nhá, trước đó thì một số người người ta cũng dính phải cái lùm xùm, nói chung là đồng nghiệp của họ á cũng dính phải lùm xùm về việc là sử dụng tiền, à, từ thiện nó không đúng mịt mục đích ấy.
Thì có thể là họ tự tin vào cái danh tiếng của họ, họ nghĩ là họ đủ uy tín để mà người khác có thể tin tưởng và giao tiền cho họ, thì thật sự là có người giao tiền. Nhưng mà cũng rất là tiếc nha, tại vì những người tin tưởng họ lại là những người bị họ lừa, thì tại vì, ờ thậm chí t biết hông? Tại vì dân mà dân, ờ, dân mình thí dụ mà những người dân mà người ta không có nhiều kiến thức về cách kế hoạch sử dụng tiền á, và người ta không có biết người nghệ sĩ này có kế hoạch như thế nào á, thì người ta dễ bị đánh vào cái tình cảm á, về tâm lý á. Thì thí dụ mà kêu mà giúp đỡ thì mình cũng muốn giúp đỡ mà, thì nhưng mà lại bị lợi dụng thì cũng tội nghiệp, ừm.
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Thất vọng ghê! Đúng rồi. Ừm. Ờ, kể từ cái việc đó, những cái hành động đó của những cái người, ờ, không uy tín đi ha, ờ, sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái niềm tin của người dân cũng như là cái việc mà, ờ, người ta sẽ tiếp tục, người ta sẽ đóng góp, người ta sẽ quyên góp ấy. Bạn có nghĩa là nó ảnh hưởng nhiều không? Chẳng hạn, bị 1 lần rồi ớn luôn ấy.
Ừm. Ừm. À, mình để ý nghe, bị 1 lần nhưng mà vẫn cố chấp bị lần 2, lần 3 cũng có. <laughs> Biết bị lừa rồi, đó biết bị lừa mà vẫn cứ cố cứ tiếp tục chuyển tiền, thì, ờm, nói chung là mình cũng hông không không thể nào mà mình cản người ta được, tại vì tiền của người ta mà, mà người ta tin tưởng chỗ nào thì người ta đặt ở chỗ đó. Đúng rồi, tại vì người ta ừm.
Ờ, đấy là do bản thân họ. Ừm, đúng rồi. Người ta có lòng thương thì người ta cứ chuyển thôi, ờ, cho dù, ờ, sự thật bị bại lộ thì vẫn thế.